ครับ อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยอะครับว่า เอ๊ะ คุณเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงแนวไหนเหรอครับ? อืม
ค่ะ ส่วนตัวหนูอะค่ะ หนูจะชอบฟังเพลงแบบชิล ๆ เพลงที่เปิดยุค 90 เพลงที่เปิดในร้านเหล้าอะค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะโมเมนต์ดี ๆ ของหนูอะมักจะเกิดที่ร้านเหล้าเลย ค่ะ
ครับ อืม อ๋อ ครับ อือฮึ อืม ร้านเหล้าเหรอ เอ๊ะ แล้วปกติเวลาเราไป อย่างเงี้ย เราไปกับใครบ้างเหรอครับผม?
ค่ะ ค่ะ หลัก ๆ เลยก็คือค่ะ ไม่ใช่แฟนนะคะ ไม่ใช่แฟนแน่นอนเลย แต่ว่าเป็นกลุ่มเพื่อน ๆ เดอะแก๊งที่สนิท ๆ กันเนี่ยค่ะ ที่จะมีสัก 1 อาทิตย์อะค่ะก็จะมีวันพักผ่อนสัก 1 วันน่ะค่ะ ก็จะไปนั่งฟังเพลง ไปนั่งชนแก้วกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อไปแชร์เรื่องราวระหว่างอาทิตย์ที่เราเจอกันมาค่ะ ค่ะ
อือฮึ อะฮะ <chuckles> อา ครับ อืม ครับ เอ๊ะ อืม เอ๊ะ แล้วกิจกรรมเนี้ยคือเป็นกิจกรรมที่ อ่า การไปร้านเหล้าแล้วกันเนาะ เราเริ่มไปมานานหรือยัง หรือก็คือเริ่มมานานแล้วแหละ แล้วปัจจุบันยัง ยังไปกันอยู่ไหม ยังนัดกันเป็นรายอาทิตย์อยู่ไหม อย่างเงี้ยครับ?
ค่ะ ค่ะ คือก็ยังพยายามค่ะ พยายามนัดกัน หรือถ้าทั้งอาทิตย์ยังไม่เจอกันเลย ก็อาจจะเดือนหนึ่งอะค่ะสักครั้งหนึ่ง ก็เพื่อจะไปแบบว่าเป็นเพื่อนกัน เหมือนไปสร้าง สร้างความสัมพันธ์ สร้าง กระชับมิตรกัน อย่างเงี้ยค่ะ ให้ได้เจอ หน้าเจอตากันบ้างอะค่ะ อย่างน้อย หนึ่ง เดือนจะต้องสักอาทิตย์หนึ่งค่ะ ต้องมีค่ะพี่ ค่ะ
อืม <chuckles> อืม อ๋อ อา ครับ อืม โอเคเลยครับ แล้วอย่างเงี้ย เอ๊ะ เรา เวลาไปบ่อย ๆ เนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือเพลงแบบชิล ๆ เนี่ย จะเป็นแบบที่ร้านเขาเปิดไหม หรือว่าเราเน้นดูเป็นพวกดนตรีสดอะครับ?